No, va a llevar a nada bueno, ¿sabes? Porque él va a seguir haciendo esas cosas, entonces, ah, es muy difícil decir, y nosotros nosotras, podemos como juzgar, hablar acerca de lo que haríamos, pero, cuando uno ya está en la situación, reacciona de manera totalmente diferente, ¿verdad?
Sí. Definitivamente. Ujú. Sí, exactamente. Claro, porque es que te duele, te duele esa persona, te duele lo que está pasando, entonces realmente tú no sabes cómo vas a reaccionar. Y yo digo, cada familia, pues, es un mundo, y cada familia puede tomar sus decisiones acorde a lo que consideren, que puede que a ti te parezca mal o bien, pero, para esta familia funciona. Si funciona y les hace bien, pues, adelante.
Sí. Ajá. Sí. Ujú. Sí. Ujú, sí. Sí, eso es cierto. Ujú, eso es cierto. Sí, y, em, todos aprendemos de nuestros errores, incluso los la familia después se da cuenta, oh, fue mal, pero, nunca es tarde, y yo diría que dejar un poco el orgullo
Claro. Ujú.
a un lado, ¿verdad? Y decir: "Me equivoqué, yo solamente quería ayudarte, pero, eh, empeoré la situación", cosas así. Pero, a veces la gente llega hasta viejo, no se hablan, los hijos, los papás no se hablan. Es muy triste, ¿verdad? Ujú.
Ujú. Sí, exacto. Ujú. Ay, sí, es supertriste supertriste, definitivamente. Bueno, hay muchas circunstancias ves, y entonces, em, nadie sabe por lo que pasó antes, pero sí, definitivamente, es triste que que los hijos no se hablen con los padres.
Sí. Sí, nadie sabe. Ujú. Entonces.

Ir con lo que uno siente. Ujú.
Depende y depende mucho. Exactamente, y luego, con lo que uno siente y enfocarse en r y realmente, pues, esa persona lo necesita, o si no, o también saber cómo reaccionaría, ya que uno conoce la familia. Tú puedes tú dependiendo desde el tipo de persona que sea, ¿sabes? No, es que si yo le doy un consejo a este
Mm. Sí. Sí. Ujú.
se pondrá peor, también tomar eso en cuenta, como el tipo de persona que es y y la situación.
Sí, sí. Ajá, sí. Sí, tienes razón. Ujú. Y, sabes, a veces uno, como tú dices, si uno conoce a la persona, no va a ayudar, pues
Ujú.
no sé, es muy difícil la disa la la situación, tomar la decisión de no hacer nada, de mejor no hacer nada, porque tú sabes, aunque yo diga algo, no va a cambiar en ab nada en absoluto, y a veces hay que, pues, dejar la gente hacer lo que lo que va a hacer y.
Sí. Sí. Sí. Ujú. Sí, como dijimos ahorita, que cada persona a veces tiene que experimentar, pues, y tener sus propios tro eh, tropiezos.
Pues. Ujú.